अ, जी देखिए मुझे ना अ, परेशानी है कि जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से मिलती हूँ अ, किन्ही भी नए सूम अ, क कभी ऐसा होता है कि भी अ, जैसे काम वग़ैरह में नए लोगों से मिलना पड़ता है या कहीं भी किसी भी स्थिति में मैं लए नए लोग से मिल ज़ मिलती हूँ जिनको मैं नहीं जानती हूँ, वो अजनबी हैं मेरे लिए तो मुझे ना बहुत ही परेशानी होती है। कठिन लगता है कि मैं उनसे बातचीत कैसे शुरू करूँ या क्या बात करूँ? या अगर उन लोगों ने सामने से आकर बात शुरू कर दी है तो उस बात को आगे कैसे बढ़ाऊँ? तो ऐसे में मुझे ना कह लीजिए बहुत ही परेशानी होती है और मेरे अ, दिमाग में रहता है कई बार होता है कि मेरा दिल करता है कि अ, शायद इस इंसान से बात करके या जो अजनबी है उससे बात करके मुझे कुछ अच्छा अ, कह लीजिए अ, कोई ऑफ़र मिल सकता है या कोई काम है, मैं आगे बढ़ त अ, सकती हूँ, उन्नति मिल सकती है। लेकिन ना परेशानी यही है कि मुझे बहुत कठिनाई होती है बातचीत करने में। तो आप मुझे कुछ सुझाव दीजिए कि मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ? जी।
हुँ। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ। आपकी तकलीफ़ भी समझ पा रहा हूँ, आपकी परिस्थिति भी समझ पा रहा हूँ। और देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिये। आप अकेले नहीं हैं। ये परिस्थिति में बहुत लोग फँसते हैं, बहुत लोगों को नए लोगों से, अजनबी लोगों से बात करने में बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि बात चालू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम लगता है उनको और बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। अ, आप चिंता मत कीजिए मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे सुझाव देने के। अ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उम, कि मैं आपको सबसे बेहतरीन सुझाव दे पाऊँ। आप मुझे एक चीज़ ये बताइये कि अ, ये किस जगह सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है आपको? आपके कॉलेज में, आपके ऑफ़िस में, उम, आपके पार्टी वग़ैरह फ़ंक्शन में, किसी प्रकार के इवेंट में या सार्वजनिक जगहों पे, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है?
हुँ, हुँ। अ, जी। देखिए, अ, स्कूल में तो इतनी समझ नहीं होती थी कि क्योंकि सारे शायद बच्चे आपस में अ, एक-दूसरे को जानते होते हैं जो 1 क्लास के होते हैं। अगर कोई नया आता भी है तो इतना महसूस नहीं होता क्योंकि अ, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो आपस में हम लोग एक-दूसरे को जानते थे। तो वहाँ पर ये ऐसी कुछ दिक्कत आई नहीं और शायद मैं छोटी भी थी, तो तब इतनी समझ नहीं थी इन चीज़ों की। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो एकदम से सारे के सारे जो लोग थे न मेरे साथ कोई भी मेरा क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो सब अलग-अलग चीज़ों में थे। जो कुछ अ, कह लीजिये किसी को कुछ और पसंद था, किसी को कुछ और पसंद था तो सबने पढ़ाई जो थी वो अलग-अलग ले ली। और हमें ना अ, सबको मुझे मुझे भी अलग तरीक़े से 1 अलग कॉलेज में जाना पड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर, जो मैं करना चाहती थी, उसे लेकर। तो मैं अ, वैसे ही अ, कह लीजिये वहाँ पर मुझे ये चीज़ की समझ आई कि अ, मैं ना चाहते हुए भी ना वो जो बच्चे थे चाहे वो सारे जो नए एडमिशन के लिए आए थे उस कॉलेज में, उस क्लास में वो सभी नए थे एक-दूसरे के साथ और कैसे एक-दूसरे के साथ सभी हेलो-हाय करके बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं जो थी ना वो मैं एक साइड पर अपने अ, वहाँ पर ही बैठी रही। और मैं सामने से ख़ुद से जाकर मैंने ये देखा कि मैं नहीं बातचीत कर पाती हूँ। पता नहीं मुझे क्या ऐसा होता है कि छोटी-सी बातचीत करने में भी मुझे ऐसे बहुत ही कठिन लगती है कि मैं कैसे शुरू करूँ? कि अ, सामने वाला पता नहीं मेरे से बात करेगा या नहीं करेगा। तो अ, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ न कठिनाई आई वहाँ पर और उसके बाद अ, उस काम में भी ऐसा हुआ अक्सर ही पार्टी इवेंट में भी होता ही है ऐसा कि अजनबी के साथ तो होती है। मैं किसी को अगर एक बार भी मिली हूँ ना, तो मेरे दिमाग़ में ये रहता है, कि पता नहीं सामने वाला मुझे जानता भी है या नहीं, याद भी है उसको मेरे मैं या नहीं याद हूँ? तो मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ, इस वज़ह से और अ, मेरे साथ ये अक्सर ही, मैं अगर आपको बताऊँ ना तो होता है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ अ, ये तकलीफ़ बहुत लोगों के साथ होती है और आपके साथ होना भी बिल्कुल जायज़ सी बात है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं अ, मुझे आपकी परिस्थिति का भी ज्ञान हो रहा है। आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि जब आप बातचीत करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अम, बातचीत के समय क्या आपको किसी प्रकार का घबराहट होता है, किसी प्रकार की शर्म आती है क्योंकि बातचीत करने से पहले अक्सर लोग बात चालू ही इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है। अचानक अगर अकस्मात कोई बात चालू करने लग जाए तो घबराहट होती है कि आप क्या बात करें? और क्या इसके साथ शब्द ना मिलना या कुछ और ऐसा कुछ होता है आपके साथ?
जी, जी। बिल्कुल, मुझे अ, आप ठीक कह रहे हैं मुझे ना अ, ये लक्षण होते हैं घबराहट होती है। अ, कह लीजिए दिमाग में अगर अ, ए बात कब शुरू में तो मैं आपको वही बता रही थी ना कि बात करना चालू करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है और अगर सामने वाले ने बात चालू भी कर दी है ना अगर मैंने नहीं शुरू किया। तो उसके बाद मुझे उस बात को आगे कैसे बढ़ाना है, मेरे पास सच में शब्द भी नहीं होते हैं बात करने के लिए। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कईयों से चलो शर्म नहीं आती उनके सामने घबराहट रहती है क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे से सामने वाला बहुत ही समझदार है, इंटेलिजेंट है, तो उस समय मुझे घबराहट होती है। लेकिन कई जगह ऐसी हो जाती है कि मुझे शर्म आनी शुरू हो जाती है कि मैं कैसे बाहा बात करूँ या अ, कह लीजिए अ, मतलब पता नहीं क्यों मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कॉन्फिडेंटली कैसे सामने से बात कर देते हैं। है ना, कुछ भी हो चाहे, नए हो या कुछ भी। लेकिन मेरे में ही शुरू से मैंने देखा है कि ये थोड़ी दिक्कत मेरे में रही है कि अ, शर्म आती रहती है मुझे या ये घबराहट वाला भी जैसे मैंने आपको बताया ये भी होता है। और कभी-कभार तो ऐसे होता है कि जैसे हाथ वग़ैरह भी मेरे ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, घबराहट की वज़ह से। अ, जी ऐसा सब कुछ होता है मेरे साथ।
हुँ। देखिए अ, मुझे कहीं न कहीं समझ आ रहा है आपकी बातें और बिल्कुल मैं आपकी भावनाएँ भी समझ पा रहा हूँ। आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि आपका बात करने का मकसद क्या है? क्या आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं या आप पेशेवर संपर्क बनाना चाहते हैं या आप बस आराम से रहना चाहते हैं कहीं भी अ, थोड़ा अपना महसूस करना चाह रहे हैं। आप चाह क्या रहे हैं?
जी, बिल्कुल। अ, सभी अगर मैं आपको बताऊँ ना अ, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहले तो होता है कि अगर मैं अ, कहाँ कहीं पर भी हूँ ना अनजान लोगों में हूँ, तो मैं सबसे पहले अ, ठीक महसूस करूँ आराम अ, रहे मेरे एक संतुलन बना रहे अ, कह लीजिए मुझे घबराहट ना हो शांत रहूँ मैं बिल्कुल। अच्छे से खुद के साथ म मैं भी उस चीज़ को एन्जॉय कर सकूँ अगर मैं जहाँ पर भी हूँ अ, आराम चाहती हूँ मैं भी। हाँ, कई जगह पर होता है कि नए दोस्त भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि काम पर अ, अगर कहूँ ना तो काम में कभी ऐसी स्थिति होती है कि लगता है कि अब दोस्तों की भी ज़रूरत है। तो अ, वो भी ऐसा लगता है कि अगर बातचीत करने से अगर कोई दोस्त भी बन जाए तो वो भी अच्छा है लेकिन मेरी घबराहट है ना उस वज़ह से मैं बात नहीं कर सकती और कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी से दोस्त बन जाएँ तो क्या पता कुछ अच्छी सलाह मिल जाए किसी अ, काम में कुछ उन्नति मिल जाए या है ना? कुछ सैलरी वग़ैरह का पता चल जाए या इससे भी कोई बढ़िया अवसर मुझे मिल जाए। तो ये भी जी चीज़ें रहती हैं मैं चाहती हूँ कि अ, ये सब मैं भी कर सकूँ जैसे आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में, या पहल सबसे पहला तो मेरा मकसद यही है कि मुझे इज़ी लगे मुझे आ आराम महसूस हो अ, लोगों में। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। और कहीं न कहीं मुझे अ, समझ भी आ रहा है, और देखिए ये जो परेशानी है आपकी अ, इसके लिए आपने कुछ न कुछ पहले प्रयास तो किया ही होगा। तो वो प्रयास के बारे में, मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो आप अपने अ, कुछ प्र प्रयास किया तो पहली बात ये बताइए और अगर किया था तो वो सफल हुआ, असफल हुआ और अगर अगर वो असफल हुआ, तो मुझे आप ये भी बताइए कि वो किस कारणवश हुआ? क्या कारण थे जिसकी वज़ह से वो जो अ, उम, तकनीक थी आप जिसको भी अपना रहे थे वो सही से नहीं गई?
हुँ। जी, मैंने ना जैसे जब घबराहट होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंबे-लंबे साँस लूँ और उन्हें छोड़ूँ। क्योंकि उससे थोड़ा मुझे आसान महसूस होता है। ठीक है? और ऐसे में जो ठंडा वग़ैरह पड़ रहे होते हैं न हाथ-पैर उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि अगर मैंने ऐसा करके सामने से बात करने की कोशिश भी की है, कभी-कभार तो सामने वाला बात ऐसी ही कर देता है कि सामने से मुझे जवाब ही नहीं देना आता कि मैं क्या इसके बाद बोलूँ। है ना? ऐसे हो जाता है और कभी-कभार तो मुझे शर्म आ जाती है कि सामने वाला कैसे क्या बात कई बार कर देते हैं या कोई तारीफ़ भी कर देता है या कुछ भी ऐसा तो मुझे थोड़ा मतलब शर्म भी आ जाती है और अ, मैंने सामने से जो अगर मैंने कहूँ कि बात करने की शुरुआत कर दी तो सामने से उन्होंने भी बात की और फिर मुझे आगे वो बात बढ़ानी ही नहीं आती है। ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है मेरे में। जी।
हुँ। जी बिल्कुल। मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ। आपकी तकलीफ़े भी समझ पा रहा हूँ। अ, जी, देखिए मैं कोशिश करूँगा की आपको अच्छे से अच्छा सलाह दे पाऊँ, अच्छे से अच्छा सुझाव दे पाऊँ। अ, सबसे पहली बात देखिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि आप छोटे-छोटे कदम लीजिए। आप कभी-भी ये नहीं च सोचिए कि आप अचानक से अ, बहुत सोशल हो जाएँगी और अचानक से हर व्यक्ति से बात कर लेंगे। आप छोटा-छोटा कदम लीजिए। आप धीरे-धीरे कोशिश करिए कि आप बात बढ़ा पाएँ। धीरे-धीरे 1-1 व्यक्ति के साथ चालू करिए क्योंकि उम, एक समय फिर ऐसा आएगा फिर जहाँ पे आप बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर पाएँगे, बहुत आसानी से अ, खुल जाएँगे कहीं-भी। तो आपका लक्ष्य बड़ा हो सकता है कदम छोटे रखिए। कदम कभी भी बड़े-बड़े नहीं होने चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको सुझाव ये भी दूँगा की आप ना, पहले से थोड़े बहुत जहाँ भी जा रहे हैं, देखिए कि जिस भी समारोह में जा रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पे कि कौन-से लोग आने वाले हैं उस हिसाब से छोटे-मोटे टॉपिक या छोटे-मोटे बातचीत करने के अ, उम, जो भी कह लीजिए अ, सवाल हो गए या विषय हो गया, वो अपने मन में तैयार रखिए कि अगर अकस्मात कोई आ गया, अकस्मात आपसे बात करने लग गया तो आप वहाँ पे घबराए ना और आपके पास पहले से आप सोच के कुछ रखे हो कि किस बारे में आप बात कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी प्रकार का प्रैक्टिस कीजिए, नहीं। देखिए बातचीत बहुत अ, नेचुरल वे में होनी चाहिए। वो अच्छा लगता है ना, हमको भी स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है परंतु, अगर आप पहले से कोई विषय सोच के रखे हैं न तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। विषय अगर आपके पास पहले से होगा तो आप कहीं न कहीं तुरंत घबरा नहीं जाएँगे। आप अकस्मात परिस्थिति में फँस जाएँगे तो तुरंत कुछ बोलने लायक आपके पास ज़रूर रहेगा। उम, और कहीं न कहीं देखिए थोड़ा-बहुत अपनी भाषा और टोन पे भी काम करिए कि टोन अगर आपका मुलायम होगा तो आप किसी भी व्यक्ति से आराम से दोस्ती कर पाएँगे। और अगर टोन में थोड़ा भी अ, खटाशा है तो वहाँ पे थोड़ा-बहुत समस्या हो सकता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और सुझाव दूँगा कि मैं अजनबियों के साथ जो बात-चीत करने का जो ये होता है ना, आदत होती है वो मैं कहूँगा कि अकस्मात कभी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। देखिए लोग धीरे-धीरे सोशल होते हैं और फिर वो आदत बनाते हैं कि कैसे 1 नए व्यक्ति के साथ बात करना है। तो उसके लिए मैं आपको सुझाव करूँगा कि थोड़ा-सा अपना अ, सोशल लाइफ़ बढ़ाइए, थोड़ा-सा दोस्तों से मिलिए, आपके दोस्तों को बोलिए की किसी 1 नए व्यक्ति को लाएँ। तो आप जब 4 दोस्तों के बीच में 1 नया व्यक्ति है तो आपको उतना कठिनाई नहीं होगी उससे जुड़ने में। क्योंकि आप पहले से 4 लोग को जानते हैं। फिर धीरे-धीरे आपको फिर आदत होगी, फिर 4 लोग में पाँ 2 नए व्यक्ति, तो फिर धीरे-धीरे वैसे आप अपना अकाउंट बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये सारे जो सुझाव हैं ये मैं आशा करता हूँ कि आपके काम आएँ और सही में आपके जीवन को बेहतर बनाने में अ, इनका कोई योगदान हो। और मेरी बहुत-बहुत मैं कहूँगा शुभकामनाएँ हैं आपके साथ और आप आगे जीवन में ऐसे ही अच्छे से बढ़ते रहें।
जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी, जी। मुझे सच में आपसे स जो जो आपने सुझाव दिए वो बहुत ही अच्छे लगे। और मुझे सुकून मिला वो सब सुन के मैं ज़रूर उन्हें करुँगी। धन्यवाद।